เออ ก็คิดหลาย ๆ อย่างเลย ก็คือ แน่นอนแหละ ถ้าเกิดว่าเราดูพวกแบบแฟนทาซีสดใสใช่ไหมครับ อย่าง อย่างพวกเจ้าหญิง อย่างพวก Disney อะไรที่มันง่าย ๆ อย่างเงี้ย ผมว่าเราเนี่ยก็อยากจะไปอยู่โลกนั้นเนาะ ถูกไหม? เออ โอ อ๋อ
ค่ะ ค่ะ อืม อะ แล้วพอเป็น ดาร์ก ล่ะคะ เป็น ดาร์ก อย่างที่เราชอบเนี่ย เราจะอยากเข้าไปอยู่ตรงนู้นด้วยไหมคะ?
แต่พอเรามาดู ดาร์ก เรา เรารู้สึกว่า เออ เรา เราอยู่เฉย ๆ ดีกว่า ถ้าเกิดมันเป็นอย่างงั้นนี่ โอ้โฮ! ไม่ ไม่น่าจะรอดนะ <chuckles>
อา เราไม่มีความรู้สึกเหรอคะว่า เอ๊ย ฉันอยากจะเข้าไปร่วมวงการกับอันนี้ บ้าง อะไรอย่างเงี้ย? อืม
อา คือ ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเนี่ย ผมว่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันเนาะ เพราะว่าเด็ก ๆ เขาก็จะมีความคิดเนาะว่า เขาอยากจะเป็นแบบพวกฮีโร เป็นอัศวิน อะไรอย่างนั้นน่ะ ที่แบบว่าเก่ง ๆ สู้ปีศาจได้ อะไรพวกนั้นน่ะ แต่ถ้าเกิดว่า พอเราโตมาเราไปดูอะไรพวกเนี้ย ถ้าเกิดว่าในขอบเขตที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ย เอาจริง ๆ มันจะทำอะไรได้เหรอ ประมาณเนี้ย <chuckles>
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม แล้วก็ดูเอาไว้เฉย ๆ เหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ บำบัดสิ่งที่เราอยากที่ คะ <laughs> เหรอ <laughs> อืม
ใช่ ๆ ไม่ ไม่น่าบำบัดนะ <chuckles> เรียกว่า มันเป็น มันเป็น ก็ มันก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะ ใช่
อืม ก็เหมือนว่า เราอะอยากจะรู้อะไร เราก็ อา เข้าไปศึกษาบำบัดความอยากรู้ อยากเห็นของเรา อืม
ใช่ ๆ มันก็มี เป็น เราก็เป็น เป็นไอเดียของคนอื่นด้วยว่า เขาจะแต่งอะไร ยังไงมาเงี้ย
อืม ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ วันนี้ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ที่แบบว่าในมุมมองของโลกแฟนทาซีนะคะ สวัสดีค่ะ
ได้เลยครับ สวัสดีครับ

ใช่ครับ เพราะว่าเหมือนเขาดันทุกอย่างเยอะ แล้วก็มีสินค้าตรงนี้ค่อนข้างเยอะด้วย จะเห็นได้ว่ามี เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเป็น อ่า นักท่องเที่ยวอะเนาะ นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติอะที่จะมา เพื่อจะมาเล่นเนี่ยก็เยอะพอสมควรครับ
อืม ค่ะ โอ้โฮ เป็นชนชาติไหนคะ? แบบว่าประมาณ ยุโรป อเมริกา เอเชีย ยุโรปเหรอคะ? อืม
ยุโรปครับ ก็พวกยุโรป อเมริกาเลยครับ เอเชียอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้น เพราะว่า Warhammer เนี่ย พวกฝั่งยุโรป อเมริกา อย่างเงี้ย จะ จะฮิตมากกว่า ใช่
ค่ะ อืม โอ้โฮ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ย อ้าว แล้วอย่างของคุณ อย่างเงี้ยค่ะ ใครเป็นคนชักนำ พาให้เข้าสู่วงการนี้คะ?
เออ ตอนนั้นเนี่ยผม ผมเล่นเกมครับ เล่นเกมที่เป็นวิดีโอเกม มัน มันชื่อ Warhammer Space Marine อา ซึ่ง
ใช่ ก็คืออันนี้เลย <chuckles>
ใช่ครับ พอเราเล่นแล้วมัน มันเป็นเนื้อหาที่มันเท่อะครับ เรารู้สึกว่า เราได้เล่นตัว ตัวละครหนึ่งแล้วมันรู้สึกว่า มัน มันมีความเท่มาก อย่างเงี้ย แล้วมันสนุกมาก เราก็เลยไปนั่งตามหาฟังอ่านนิยายอะครับ ฟัง Lore นิยาย อย่างเงี้ย มีคน เราก็ไม่ได้อ่านเองหรอก
ค่ะ อืม ค่ะ มันมีเป็นนิยายเลยหรอคะ?
ใช่ครับ 4,000 กว่าเล่มอะ ใครจะอ่านหมดล่ะครับ
สี่พัน กว่าเล่ม <chuckles> อืม
ผมอ่านไม่หมดหรอก นั่งฟังคนอื่นเอาแล้วกัน <chuckles> ใช่ ๆ แบบ
ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คือไอ้สิ่งที่ อะ คุณบอกว่า ทางคุณน่ะไม่มีคอมมิวนิตีเกี่ยวกับทางด้านการ์ดใช่ไหมคะ? แล้วเราไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนอะคะ?
อือฮึ